J'en pense que c'est une super idée et puis, en plus, tu sais, lui, il est pas, hem, il est pas réfractaire à toute idée de tâches ménagères et tout ça. Donc, heu oui, oui, oui, c'est plus, heu, voilà, des mauvaises habitudes qu'on a prises, heu, c'est vrai que, moi, je suis quelqu'un d'assez, heu, efficace, on va dire. Donc, heu, je je je laisse pas le temps, tu vois, de à la personne, heu, de se lever. Je suis levée avant et heu, voilà.
Ah OK. Bon, bah, super. Mmh mh, d'accord, ouais. D'accord, ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. OK.
Donc après, c'est aussi à moi de j'ai un problème, tu sais, avec, heu, savoir déléguer. J'ai vachement de mal à déléguer et heu et je me rends compte qu'en même temps, là, depuis la reprise du boulot, enfin, je ne peux pas tout faire. Clairement, je suis en train de me me tuer la santé.
Ouais, d'accord, ouais. Mmh mh. Ouais, bien sûr, ouais, c'est important, ouais. Mmh mh.
Donc, heu, il faut que j'accepte aussi, heu, bah, d'être aidée, tu vois?
Ouais, bien sûr et c'est vrai que je re ce que j'entends est quelque chose qui revient souvent chez les personnes qui ont du mal à déléguer, c'est que, quand tu es sur place, heu, j'imagine la situation où, heu, par exemple, ton mari, bah, enfin, pardon, excuse moi, ton partenaire, je sais pas si vous êtes mariés ou pas. Mais ton partenaire est en train de de cuisiner et toi, tu es à côté et tu le vois couper ou éplucher pas correctement. Ça te rev ça te fruste voilà, ça te frustre et du coup, heu, t t'in t'interviens et tu dis: «Bon, allez, laisse tomber, je m'en occupe, heu, ça va être, heu, 10 fois plus rapide», heu, l'avantage de la solution que je te propose, c'est qu'une fois que le repas est fini, toi, tu sors de la cuisine, tu es dans une pièce différente, c'est ton moment à toi, heu, pour profiter et si lui, il est en train de galérer et s'il fait pas les choses, heu, comme toi, tu les ferais, au moins tu le vois pas, donc tu as pas cette tentation de, heu, de d'intervenir.
Ouais. Mmh mh. Non, non, heu, pas trop, là. C'est ça. <laughs> C'est exactement ça, oui. Ouais. C'est un peu ça. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Tout à fait. Non, mais c'est c'est une super idée. Je pense que je vais en parler avec lui et ça va me permettre aussi, tu vois, de trouver vraiment un rythme, hem, plus adapté à nos semaines, heu, tu vois?
Mmh mh, ouais. Ouais, ouais, ouais, on pourra en reparler pour essayer de trouver d'autres, heu, d'autres astuces mais je pense que c'est peut-être un un bon début, heu, pour que, heu, pour que, déjà, tu aies une vraie pause le midi. C'est c'est vraiment important de d'avoir l'esprit qui se détend avant de ré-enchaîner sur autre chose, heu, donc voilà.
Mais, heu, clairement, ouais, oui, oui, oui. Mmh mh. Mouais. Ouais, tout à fait. Mouais, ouais, ouais. Bah, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ce ce temps que tu m'as consacré et puis des ces conseils, heu, c'est c'est super. Merci beaucoup.